Ja, also, bei mir ist es gerade so, dass ich in 'ner relativ herausfordernden Lebenssitzua Situation bin, äh, ähm, die jetzt hoffentlich auch kein Dauerzustand ist, aber jetzt, äh, ja, einfach mental emotional sehr herausfordernd ist. Und ich merke so richtig, dass ich, ähm, nicht mehr gute gut esse. Also, entweder esse ich wirklich, ähm, nichts, weil ich's echt teilweise vergesse. Ähm, da gestern war zum Beispiel so 'n Tag, da habe ich nachmittags erst dann irgendwie das erste w w gegessen, weil ich halt so einen stressigen Tag hatte, dass ich wirklich auch kein Hungergefühl mehr habe das gar nicht cool ist. Und dann gibt's aber auch Phasen, wo also dann ist es so, dass ich dann plötzlich um 11:00 abends wieder irgendwie noch so viel snacke, was ich früher nie gemacht habe. Also und Koffein ist halt auch so 'n Thema, dass ich grad wieder viel mehr Kaffee trinke. Und das ist halt das mir tut das nicht gut. Ähm, ich weiß, dass das nicht gut ist, aber, ja, vielleicht hast du ja 'n paar Ideen, wie ich jetzt gerade durch diese stressige Phase komme ohne diese ungesunden Gewohnheiten.
Mhm. Ja, also erst mal schon mal gut, dass es dir selber auffällt, ne? Ist immer so der 1. Schritt zur Besserung, sage ich mal, dass, äh dass einem selber auffällt, dass man da 'n Problem hat. Ähm, welche konkreten Situationen löst'n das aus? Also gibt da wirklich so eine Sache, wo du sagst: „Okay, daran könnt's liegen? Oder ist das einfach der allgemeine Stress zurzeit?“
Mhm. Ne, also es ist schon 'n sehr emotional belastetes Thema, was auch meine Kinder dann betrifft und den Vater der Kinder. Und dann oft, wenn die zum Beispiel dann bei ihm sind und also es, äh, egal es ist sehr persönlich. Aber 'ne Zeit, wo die dann halt wo ich nicht wusste, bringt er die jetzt richtig pe pünktlich zurück? Dann waren die irgendwie 2 Wochen weg, ohne dass wir das besprochen hatten. Und das war zum Beispiel so 'ne Phase, wo ich fast nichts gegessen habe, weil's mir wirklich überhaupt nicht gut ging. Und immer, wenn jetzt irgendwie weil sozusagen was ist mit den Kindern, wenn die dann da beim Vater sind und für mich herrscht so 'ne Ungewissheit: „Wie geht's den jetzt gerade? Kommen die wirklich wieder zurück nach Hause?“ Da vergeht mir da habe ich überhaupt keinen Appetit mehr. Also das ist so dieses sehr emotionale Thema, würde ich sagen. Und, ähm, ja, dadurch, dass ich halt da auch mit dieser ganzen Trennung viel auch organisieren muss und so weiter und auch so viel passiert habe ich de denke ich da manchmal einfach da nicht dran zu essen, äh, was eigentlich gar nicht zu mir passt. Also ich dachte immer, wenn ich mal, ähm, Essensprobleme habe, dann eher weil ich vielleicht total viel, ne das nicht so kontrollieren kann und nicht so in die andere Richtung. Äh, ja, also ist schon sehr stressbelastet, tatsächlich, gerade das Thema, würde ich sagen, mhm.
Mhm. Mhm, also ist quasi der auslösende Faktor, g sage ich mal, die Sorge um deine Kinder, oder? Wenn die jetzt nicht bei dir sind, weil du da einfach keinen, ja, Einfluss dann auf die Situation hast oder da, wenn wirklich was sein sollte und nicht schnell genug reagieren kannst, weil du ja, na ja, dich da halt quasi auf dein Partner verlassen musst, oder? Also, habe ich jetzt, äh, so, richtig analysiert?
Mhm. Ja, schon, auf jeden Fall. Also das sind so diese be ganz besonderen Momente und aber auch zu so der Alltag, ne? Der ist teilweise einfach sehr schnell und dann vergesse ich im Prinzip zu essen. Und wenn der Alltag dann aber gerade mal also wenn 'n Tag nicht so schnell ist, dann habe ich dann eher das Gefühl, ich esse dann zu viel, so, Snacks und Krams und aber nichts Richtiges und trinke auch vor allem viel zu viel Kaffee. Ja, also ist grad schon so 'n bisschen so 'ne Negativspirale leider, ne?
Mhm. Ja, das kann ich voll verstehen. <chuckles> Gerade wenn man, äh, sehr viel Stress hat und auch jetzt, wenn noch so 'ne persönliche Komponente dazukommt. Gibt dir dein Körper denn, wenn du, ja, zu wenig oder zu viel isst gibt dir da dann so Warnsignale? Also zum Beispiel, äh, klassisch ist ja, wenn man zu wenig ist, dass der Blutzucker irgendwann mal abfällt und einem schwindlig wird oder so. Also, hast du so körperliche Symptome dann?
Mhm. Ne, eigentlich nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eher <chuckles> ne. Also das geht eigentlich. Ähm, wo ich eher s was merke ist, wenn ich zu viel Kaffee trinke. Das hat dann irgendwie so 'n komischen Effekt, dass ich dann wie eine Art, ähm, Kopfschmerzen kriege, die dann aber auch immer mit dem Magen verbunden sind. Also, das ist wie, als würde es da so 'ne unsi so 'ne Linie geben zwischen Kopf und Magen. Und das habe ich jetzt echt schon beobachtet seit ähm, seit einiger Zeit, dass das irgendwo so in Verbindung steht. Wenn ich dann den 3., 4. Kaffee habe, also wirklich mein normales meine normale Dosis da überschritten habe, dass dann so 'n konträrer Effekt eigentlich eintritt und ich merke, das haut mich richtig raus. Also teilweise so raus, dass ich mich dann wirklich mal hinlegen muss, weil ich irgendwie Kopfschmerzen habe so, ne?
Mhm. Mhm. Ja, das wird wahrscheinlich der, ja <chuckles> das viele Koffein dann sein, dass ich da 'n bisschen <chuckles> hittet, sage ich mal. Ähm, aber d ist jetzt nicht so, dass du auch keinen Hunger verspürst, oder? Also du vergisst einfach dann zu essen, also d oder das Hungergefühl ist dann quasi nicht präsent, ähm, aber an sich hättest du schon Hunger, oder? Also so ist das.
Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, genau, wenn ich dann so 'n bisschen zur Ruhe komme, dann merke ich natürlich schon, dass der Magen einfach nicht so voll ist. Aber, ähm, wenn ich dann s ich könnte dann zum Beispiel auch das habe ich einfach 'n bisschen was snacken, also 'n Apfel und 'n bisschen Nüsse oder so und dann also was auch keine richtige Mahlzeit ist. Aber das reicht mir dann auch schon wieder 'ne ganze Ecke, bis ich dann vielleicht irgendwann nachmittags abends wirklich, äh, zur Ruhe komme, weil ich zu Hause bin und dann endlich Zeit habe, was zu kochen oder so, ne? Also ich irgendwie brauche ich generell, glaube ich, gerade auch weniger Kalorien. Ich weiß auch nicht, was da los ist, wirklich, ne? K für mich die ganz komische Situation auch.
Okay. Mhm. Also für mich klingt das so, als f fehlt dann 'n bisschen die Regelmäßigkeit. Wenn du ab und zu zu wenig isst und dann mal zu viel, also dass da so 'n bisschen das Mittelmaß fehlt. Vielleicht, äh, versucht dein Körper das ja dann auch auszugleichen, quasi, wenn du mal nichts gegessen hast, dass du am nächsten Tag dann quasi mehr Hunger hast oder Heißhunger hast und dann mehr rein schaufelst. Ähm, hast du denn, n ich sage mal, ähm, regulierten Tagesablauf, wo quasi ja, wo du Routinen hast, wo man vielleicht mal das Essen so dran koppeln könnte, dass man halt nicht vergisst zu essen und dann auch dahingehend, ähm, genau, sich hat eigentlich bewusst gemacht, welche Portionen man eigentlich dann zu sich nimmt?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, also durch die Kinder habe ich natürlich eigentlich schon, ähm, Routinen, ne, also alleine morgens. Äh, für die Kinder mache ich ja auch immer dann das Frühstück. Ich setze mich dann auch meistens dazu, allerdings mit 'nem Kaffee <laughs> und nicht mit 'nem Frühstück. So, aber die Routine gibt's auf jeden Fall, dass mir das total wichtig ist, dass ich bei denen bin und wir zusammen so gut in den Tag starten. Und, ähm, ja, es ist halt so, die kommen ich hole die um 3:00 ab und wir sind so gegen 15:45 zu Hause. Das ist seit diesem Jahr durch die Trennung halt auch anders, dass das halt später ist. Ähm
Mhm.
Und dann mache ich dann erst auch oft was zu essen. Und dann essen wir auch öfter dann zusammen noch mal. Äh, ist auch ein bisschen 'ne komische Zeit, aber das hat sich gerade so 'n bisschen, äh, so, eingebürgert. Ähm, und oft, wenn i we ne, ich lasse dann das Frühstück halt weg. Vielleicht snacke ich dann was am Vormittag, vielleicht aber auch nicht. Und dann essen wir meistens, äh, zusammen, wenn die Kinder halt wieder dann da sind, so. Und dann ist das aber eben ja schon wiederum so spät. Ich meine musst du auch wissen, wir sind hier in Spanien, also bis 4:00 kann man hier auch ruhig noch Mittagessen, das ist schon okay. Aber, ähm, ja genau und dann dann habe ich aber dann abends, also entweder oft dann keinen Hunger die Kinder müssen natürlich dann schon wieder Abendessen, aber ich bin dann irgendwie noch satt. Und dann kann's aber dann wiederum passieren, dass ich dann so spät snacke, so 10:00, 11:00, was eigentlich mir auch nicht so gut in Kram passt. Also das ist so 'n bisschen die Ta der Tagesablauf m mit den Kindern auch, ne?
<laughs> Siesta, oder? <chuckles> Mhm. Aber ist ja eigentlich schon mal gut, wenn du sagst: Okay, du hast so 'ne Routine, dass du die jedes jeden Nachmittag abholst und dann oder zumindest häufiger gemeinsam mit denen isst. Ähm, das wär doch ein guter Punkt, würde ich mal sagen, anzusetzen, quasi, dass du da ich weiß jetzt nicht, ob du da auch immer mitgegessen hast oder nur gekocht hast. Ähm, aber dass du halt schon mal erst mal das Essen nicht vergisst, weil ich meine, zu viel Essen das glaube ich, weniger problematisch als gar nichts zu essen. <laughs> Ähm, deswegen, äh, würde ich mich gerne so erst mal auf das fokussieren. Also, ähm, wäre das so 'n ich weiß nicht, 'n 'ne Möglichkeit, dass man da 'n bisschen mehr darauf achtet für dich, dass du quasi, wenn du mit den Kindern, ja, dann beisammen bist und kochst, dass du dann auch, äh, darauf achtest, dass du halt dich selber nicht vergisst, dass du dann da auch was mit isst. Muss ja dann auch g äh, wenn du da s g sagst, du hast nicht so viel Hunger, wenn du 'n ganzen Tag unterwegs warst und so was, muss ja keine Riesenportion sein. Aber einfach, dass man ja, dass du was im Magen hast, dass du halt nicht wieder v vergisst zu essen und dann vielleicht am nächsten Tag quasi das wieder kompensieren musst?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das klingt, ähm, schon eigentlich total machbar, ne? Äh, wenn man da jetzt einfach nur so drüber redet. Also ich könnte du sagtest ja eben auch irgendwie Routinen koppeln oder da was dran koppeln. Das wäre natürlich auch allein morgens schon so, dass ich jetzt auch sagen könnte: „Ich trinke vielleicht, äh, weniger Kaffee oder 'n kleineren Kaffee und esse dafür aber 'n bisschen mit denen Müsli oder Obst morgens.“ Das wäre vielleicht auch schon mal irgendwie ganz gut, weil dann könnte ich auch so 'n bisschen das Koffein ja da schon mal weil das Koffein der Kaffee macht ja auch satt irgendwo, ne? Oder bei mir ist das dann so, dass dann der Ba Magen erst mal so voll ist und ich habe dann wirklich auch erst mal keinen Appetit. Weil wenn ich dann da schon mal so ansetzen würde und morgens erst mal 'n bisschen Obst auch essen würde, ich glaube dann, ja, hätte ich ja, wäre ich schon mal so 'n bisschen ruhiger, dass ich dann wüsste: „Ich habe schon mal so 'n paar Vitamine.“ Und dann, ähm, ja, kann ich natürlich dann schon im Prinzip mit den Kindern einfach immer mal was essen bei jeder Mahlzeit. Ist ja eigentlich nicht so weit hergeholt, ne?
Genau, also das meinte ich ja so 'n bisschen mit den Routinen koppeln. Ähm, weil was mir so als Erstes eingefallen ist: Wenn du sagst, du vergisst zu essen, dann ist am besten wahrscheinlich das einfach mit was zu koppeln, wo man tro es sowieso jeden Tag macht, um dann einfach dran zu erinnert werden, dass man noch was essen muss. Ja, dann können wir auch mal zum äh, <chuckles> zu viel Essen kommen. Also, da ist es ja quasi eigentlich so 'n bisschen, ich würde sagen, einfacher, weil da kann man sich ja dann selber vielleicht 'n bisschen bremsen. Außer man hat jetzt, äh, ja, w richtig viel Hunger. Also, ist dann bei dir eher so 'ne Heißhungerattacke, dass du dann immer noch Hunger hast, obwohl du eigentlich schon 'ne gute Portion gegessen hast, oder, ähm also fällt dir das vielleicht gar nicht auf, weil du wä noch beschäftigt bist, während du isst und dann fällt dir das quasi gar nicht auf, wie viel man eigentlich, äh, schon, ja, gegessen hat.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, also ich glaube, wenn ich das mit diesem regelmäßigen Essen wieder hinkriege, dann ist das auch mit diesem mit diesen s also weil es ist dann gar nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel mir da 'ne Pizza rein pfeife oder so, sondern wirklich, dass ich dann irgendwie plötzlich Hunger habe und dann mach ich den Schrank auf und greife mir irgendwie die Erdnüsse oder 'ne Packung Chips oder so was. Und dann esse ich das dann. Dann esse ich halt die ganze Tüte Chips oder so, ne, ähm, anstatt richtig vorher was gegessen zu haben. Von daher glaube ich, dass wenn ich dann mit den regelmäßigen Mahlzeiten das im Griff habe, dass dieses andere Thema sich eh von selber tatsächlich auch erledigt hat so.
Ja, das klingt ja schon mal ganz gut, dann würde ich einfach vorschlagen, probier das mal aus, äh, 'ne Zeit lang. Das braucht dann natürlich wahrscheinlich wieder 'n bisschen Eingewöhnungszeit, bis sich der Körper drauf eingestellt hat, bis das so 'n bisschen in Fleisch und Blut, sage ich mal, übergegangen ist. Genau, aber dann hoffe ich auf jeden Fall, dass es, na ja dass du es hinkriegst, äh, dass sich das Problem löst, also Ernährungs ja, Geschichten. Es, ähm, wirkt sich ja dann auch oft auf die Gesundheit aus und das wollen wir natürlich nicht langfristig. Also, ich hoffe, das hat dir so 'n bisschen geholfen und auch, dass dir der Ratschlag, äh, dann langfristig was bringt. Und ja, dann wünsche ich dir für die Zukunft mal alles Gute und ich hoffe, du und deine Kinder, habt dann noch, äh, ja, viele schöne gemeinsame Essen.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, vielen Dank. Ha werden wir bestimmt haben.